تخيّلي؟
نسي إن ياخده وهو فاكر إن هو خده يعني تقصد.
نسى أصلًا ياخده. آه، آه، آه، بالضبط يعني نسى ياخده. هو أصلًا يعني هي دي المشكلة، قُلت له قُلت لوالدتي قُلت لها: "هو أنتِ م ما قلتليش ما يعني ما خل ما خليتوش ياخد الدوا؟" قالت لي: "والله يا ابني أنا فاكراه خده، آآ، أنا باحسب فيه أنا باحسبه خده هو قال"
تمام. فعلًا، فعلًا، في مشكلة كده آه صح. طيب تمام إحنا كده عندنا آآ، إن بعض الرعاية اللي ممكن نتحايل ب فيها على والدك، ربنا يخلّيه لك، آآ، وبعض الرعاية اللي هتقول لي عليها حالًا آآ، نحاول ن نقنعه بيها، فيما يتعلق بالأدوية مثلًا لو قُلنا إن أنت ممكن تقترح فعلًا إن أنت تفكر مامتك ومامتك هي اللي تدّيها له، الأدوية إنها إنه ياخدها من إيديها يمكن ده بيريّحه نفسيًا مثلًا أكتر، بس هي ال مسألة إن مين يفكّرها هي شخصيًا إنها تقوم تدّي له الدواء وتتأكد إنه خدها، فهل ده متاح؟
آه. بالضبط.